Então, o no meu caso, eu não tive essa experiência de ter sido aprovada na hora, né? Porque foi assim, eu ia me casar, meu marido é americano, eh, e aí eu fui fazer a entrevista, né, do visto de noiva, hã, só que chegou na hora parecia que estava faltando um documento dele, que ele não tinha colocado. E ele estava no Brasil e tinha que dar um jeito de pedir pro cartório, nos Estados Unidos, eh, emitir o documento. Então assim, demorou umas 2 semanas mais ou menos e eu fiquei nesse nessa espera, né, porque eu precisava mandar Uhum. Eu precisava mandar os do o documento para o consulado. E e aí, eu fiquei muito ansiosa mesmo, né, porque E e depois a gente até conversou: "Poxa, eu não tive a a oportunidade, né, de ter sido aprovada na hora, assim".
Aham. Sim. Ah, entendi. Nossa! Poxa vida! Aham. Hum, meu Deus! Ai, meu Deus do céu que ansiedade! <giggles> Aham. Ai, meu Deus. Imagino. De deu sim, na hora. Mas assim, o sentimento de de depois de tanta espera e ansiedade, o sentimento ali, de você talvez você tenha visto em algum do site deles, é isso? Tem alguma coisa pra acompanhar e você viu assim, okay, aprovado. Como é que foi isso?
Sim, sim. Isso, isso apareceu a notificação. Eu fiquei muito feliz na hora, eu acho que eu até chorei, <chuckles> porque foi uma experiência, assim, que eu nem consigo explicar, foi muito bom e muito marcante, porque depois de tanto tempo, né, esperando, tentando e finalmente conseguir. E, as vezes até as pessoas duvidarem, né, que eu fo que um dia eu fosse conseguir, até mesmo o meu pai, que eu lembro que na época que eu tentei tirar o visto de turista, ele tinha falado pra mim: "Ai, um monte de gente ne que tem dinheiro não consegue, por que que você vai conseguir?" E
Aham. Ó, meu Deus. <laughs> Eu imagino. Sim. Ai. Aham. Meu Deus. Aham. Meu Deus! Bota a a estima lá embaixo, da pessoa.
E Sim. E ele falou isso pra mim antes de eu ir antes de eu ir tirar o visto. Tentar o visto.
Poxa vida. Acaba com acaba com todo o repertório, digamos assim, que você tem na mente, né, com tudo desmon né? Que é de uma pessoa que você esperava tanto incentivo, né?
Acaba. Uhum. Sim.